Mhm. Iya, bener bener. Nah, kalo misalnya menurut aku nih, Mas, ya, ada tuh pernah tuh dateng ke ini, ke kampus aku dulu waktu kuliah kan, memang dari, eee, produser reality show-nya. Jadi mereka memang mengadakan casting untuk yang mau partisipasi. Iya, iya, aku lupa tuh, lupa reality show-nya yang mana. Pokoknya waktu itu yang, eee, pembawa acaranya itu loh, Mas, yang si Panda sama si Mandala kalau nggak salah ya, waktu itu.
Mhm, dan dan heeh. Iya. Iya iya iya. Ek oh, gitu? Oh, gitu, oh. Iya iya iya iya. Heeh heeh. Oh, ya ya ya. Oh, ya ya. Oh, pert
Mhm, jadi mereka ke kampus, terus nyari, eee, apa namanya tuh, pemeran, gitu kan, mungkin yang bisa memerankan atau mungkin mahasiswa yang punya cerita gitu kan, mungkin masih soal cerita cinta yang mau di angkat gitu kan, ke layar televisi gitu kan. Itu kan tuh. <chuckles>
Oh, yang itu heeh. Ya ya. Ya ya ya. Oh, ya. Ya ya ya. Ya ya. Oh, iya, bener bener bener. Itu tuh kayaknya in ini iya, itu, kayaknya Katakan Cinta deh, kayaknya deh.